Ako kasi di ako masyadong mahilig sa ASMR ganyan, pero yung yung podcast minsan nakakatulugan ko siya. Tapos yung mga nakaka-relax na tunog katulad ng, ah, ulan ganyan.
Oo. Oo, okey. Mhm. Ay oh, totoo.
Yung mga mapayapang tunog yun yung parang nakakapag pakalma sa akin. <laughs>
Oo. Totoo ayun nasubukan ko yan, may nakit may nadaanan akong parang video na nakalagay dun na pag pinanood mo daw yun, video siya, parang ah, aanuhin ka na mag-relax habang pinapanood mo tapos may tunog din. Yung mga sinasabing white noises na nakakatulong na magpa-relax ng isip, sinubukan ko siya maya-maya naramdam ako naghihikab na nga naman ako. <laughs> Oo kaya nga.
Hmm. Oo. Hmm. Ah, oo. <laughs> Epektibo naman, at dahil diyan 'no, oo, maraming salamat sa pakikipag-usap sa'kin at ang dami kong natutunan sa'yo ngayon.
Oo. Mm. <laughs> Maraming salamat din sa pagbibigay ng oras sa akin ngayong gabi, kasi nagkaroon ako ng kausap, na maraming naibahaging magagandang opinyon.
Kaya nga eh. Maraming salamat at ayun natuwa ako sa pag-uusap natin at dahil na nga yung marami ka ring nabahaging impormasyon, salamat. Paalam.
Walang anuman. <chuckles> Ako din. Mm, salamat paalam na sa'yo at mag-iingat ka diyan.
Ikaw rin.

Oo at
Ah, pareho tayo.
Mm. At yun nga, eh, kapag nahirapan talaga ko matulog nakakaapekto siya sa'kin minsan sa pag sa pag-iisip ko rin kapag, ah, di ako nakatulog alam mo yun yung tinatawag nilang medyo lutang, ganyan. <chuckles>
Mm. Kaya nga, oo. Oo. Mm. <laughs> At dahil nabanggit mo na yung ah pagdedesisyon, ah, epekto nito sa ating pag-iisip sa palagay mo ba, ah, paano talaga nakakaapekto ang kakulangan ng tulog sa ating emosyonal na kalusugan at kakayahang magdesisyon?
Ayun nga kapag wala ka rin kasing tulog ano, eh, parang iritable ka, ganyan mabilis kang mainis sa mga bagay-bagay o kaya pwede rin kapag wala kang tulog mas maano mo yung stress emosyonal ka, di ba? Tapos
Mhm. Oo, tama, mm. <chuckles> Oo. totoo. Oo totoo yan, oo. Napakaganda ng iyong, ah, sinabi at talagang sang-ayon ako diyan ano paumanhin sa aking, ah, pagsabat sa iyong sinasabi, mm, pero nga
Ah, sige okey lang. Ikaw ba, para sa'yo paano nakakaapekto?
Mm. Ganun din naman kagaya ng iyong nabanggit talagang ito'y nararanasan ko dahil bukod sa insomnia nakakaapekto rin talaga sa ating pagtulog yung, ah, klima ano yung panahon sobrang tag-init ah talagang ramdam ito ng ating, ah, emosyonal na kalusugan at ang ating ah pisikal ganun na rin ang ating mental na kalusugan. Kagaya ng nabanggit mo kapag tayo ay kulang sa tulog tayo'y mabilis mairita magalit.
Oo. Oo. Oo, <chuckles> totoo yan.
Napaka-iksi ng pasensya natin sa mga tao sa mga bagay-bagay, hindi ba? Mm, at ganun na rin kung tayo'y, ah, may mga bagay na iniisip at wala tayong sapat na tulog talagang ito'y hindi nakakatulong kasi imbis na makapag-isip tayo ng maayos ng mapa mapayapa makagawa tayo ng maayos na desisyon talagang pag kulang ka sa tulog parang yung isip mo'y hindi mapakali.
Mm, tama. Totoo, tama. Mm.